Mh. <chuckles> Vabbè.
<chuckles> Non è stata semplice perché, ehm, ovviamente, ehm, arrivi in una regione nuova, ehm, c'è un dialetto totalmente differente, ehm, ci sono parole che magari
Sì. Quindi in casa ti parlava dialetto, i tuoi nonni parlavano dialetto con te?
Allora i nonni sì, ehm, secondo me, ehm, riguardando dopo dopo 20 anni, ehm, l'evolversi del proprio della società in generale, secondo me hanno fatto anche bene, perché mantenere il dialetto e la lingua, ehm, fa sempre bene perché, fa parte dell'identità proprio di un popolo, no, quindi, ehm, secondo me è giusto che non che non si perda. Quindi avevo i nonni che parlava in dialetto, però in casa si parlava italiano, ehm, prettamente italian
Assolutamente. Assolutamente, mh. Certo. Ah quindi, dico per tu li comprendev perché parlavano italiano con te? Cercavano di parlare italiano.
Ehm, sì però, hanno in anche in poi inizialmente provato a a insegnarmi il dialetto, ehm, perché, ehm, ovviamente una volta qui, mhmm, m'ha detto: "Perché non lo impari?" Anche perché, dovevo stare con persone che lo parlavano giornalmente, con i compagni di scuola <chuckles> e quindi e con gli amici, quindi ho dovuto, mhmm, per forza di cose poi impararlo, e c'è voluto un po' di tempo c'è voluto un po' di tempo, però, diciamo per fortuna c'è qualcosa tra campano e siciliano che c'è una sorta di
Sì. E certo. Sì. Che lega, comunque nel sud male o bene, come devo dire, c'è qualcosa sempre che, no, nel linguaggio, anche se cambia
Esa Esatto, c'è c'è un'assonanza, c'è un'assonanza diciamo.
c'è un'assonanza, una un capirsi anche magari se non proprio una parola, ma magari già nel modo di dirlo forse o con qualche ge accompagnarlo con qualche gesto è più facile da comprendere, no, rispetto a tante lingue. <chuckles>
Mh-mh. Esatto, esattamen Sì. Assolutamente sì, anche perché poi c'è, mhmm, u un una sorta di gestualità dietro, no, quindi, ehm, eh-eh, è stato intuitivo
Ehm, sì. <chuckles> Cioè o capisci a parole o capisci a gesti, cioè non ci può scappare. <laughs>
Esa <chuckles> esattamente, quindi, diciamo per fortuna, ehm, mi sono trasferito, ehm, sempre al sud, ehm, e quindi c'erano molte parole magari simili e, ehm, quindi nonostante, sia voluto un po' di tempo perché, ci vuole sempre eh, perché stiamo parlando sempre di un'altra lingua, ehm, poi per fortuna per fortuna ci sono riuscito, ehm, e poi mi son integrato al meglio diciamo.
Sì, ehm, è normale, certo.

Eh, avevo 7 anni, quindi, mhmm, diciamo, allora, da un lato dico meglio, perché, ehm, comunque, 7 anni, riesci, no, a recuperare amicizie, ehm, diciamo, a intraprenderne di nuove. Ma se fossi stato più grande, sarebbe stato, poi, secondo me, ancora più difficile. Quindi, da un lato, guardo guardo il mec il bicchiere mezzo pieno. E però, diciamo, riadattarsi ai ritmi totalmente differenti e ad una nuova, proprio, cultura, perché, ovviamente, ehm, cambia tutto dal dal dialetto, ehm, che che poi è una lingua, non un dialetto, al ai modi di fare anche dei nonni. Perché, ovviamente, ehm, i nonni, ehm, che qui avevano altri orari, anche, ehm, banalmente dice
Ah. Ah. Cert Ma sì ma sì. Eh. Ah quindi hai riscontrato delle differenze già a nonostante magari, credo avessero più o meno la stessa età i nonni, no, ehm della Campania con quelli della Sicilia. Okay.
Mh-mh. Eh, sì. Sì, sì, sì. La nonna la nonna siciliana era più giovane, però, della nonna, ehm, campana. Sì, ehm, e quindi, dice, mhmm, di una quindicina d'anni, quindi sì, abbastanza, diciamo
Campana. Okay. Ma di molto? Eh insomma sì, abbastanza.
abbastanza, quindi, diciamo, ehm, ho dovuto banalmente cambiare anche i ritmi di di cena e di pranzo perché erano totalmente differenti. Quindi, magari qui, ehm, anche culturalmente, no, si, ehm, mangia, mhmm, ci all'1 circa, se non anche prima, mentre, ehm, in Campania, ad esempio, ero abituato a mangiare, non so, alle 2 passate e a cenare alle 10 di se che non è un bene, per carità, però, eh eh
Mh-mh. Sì. Ma per motivi di lavoro di tuo padre? O o perché era proprio?
ehm, no, no, no, secondo me era proprio una questione culturale perché l'ho v riscontrato anche poi una volta che ho conosciuto i miei compagni di classe e andavo a mangiare da loro. Loro mangiavano prestissimo quando per me, magari, era non dico orario di aperitivo perché ero piccolo, però <chuckles> diciamo, era era molto presto. Era l'ora del tè qua, no, l'ora del tè no, però un po' dopo un po' dopo. Quindi sì, sì, sì, sì, assolutamente. Quindi, questa è stata, diciamo, la prima grossa differenza, e poi c'è stata quella linguistica <sighs> che non è stata semplice.
Sì. Mh-mh. Sì. Addirittura. Ah. Sì.